Ừm, ờ, giống như mình đã chia sẻ đó, thì một cái cấu trúc mà mình luôn áp dụng đó sẽ là, ờ, khen trước, ờ, và chê sau. Thì mình sẽ mở đầu, mình, ờ, gọi là, mình nhận xét về cái, ờ, ờ, cái bài làm tổng quan nè, hoặc là cái dự án đó, ờ, bạn n đồng nghiệp của mình, hoặc là cái người làm chung, hoặc là cái người mà nhận feedback từ mình á. Ờ, họ sẽ làm tốt những điểm nào thì mình sẽ liệt kê ra, ờ, và mình, gọi là, cũng tỏ một cái thái độ là mình rất là ghi nhận và mình rất là, ờ, gọi là, ừm, ngưỡng mộ những cái, gọi là, những cái nỗ lực á mà mà bạn đối phương bỏ ra đó, ghi nhận những cái nỗ lực mà họ bỏ ra, ừ, thì để cho họ cảm ừm, để cả họ cảm giác, ơ, mình được ghi nhận.
Ờ. Ừm, OK. Ừm. À, rồi. <chuckles> Rồi. Ừm, một khung rất là hay, đúng không? Ừm, OK. Rồi, OK, ừm, cái feedback dạng như vậy thì bạn có áp dụng, ừm, toàn bộ những cái feedback của mình dành cho tất cả mọi trường hợp không, hay là cần, ờ, ờ, điều chỉnh phù hợp cho ở trong trường hợp này, trường hợp kia không?
Ừm, mình nghĩ là nó cũng sẽ, ờ, cần phải điều chỉnh đó, ờ, đặc đặc biệt là cái đối tượng mà mình đang giao tiếp nè, hoặc là cái tình huống lúc đó như thế nào đó. Ờ, chứ nếu mà có nghĩa là nếu mà mình, ờ, gặp một cái người mà mới hoàn toàn lạ đi, ờ, hoặc là một cái người mà, ờ, ờ, mình kh chưa có nhiều cái sự kết nối á, thì nếu mà mình chỉ khen ờ, mình mình mình mình mình khen nhiều quá thì nó lại hơi thảo mai. Còn nếu nhưng mà, nếu mà mình cứ chê trực diện thì rất là dễ g gây mất lòng, cho lên là mình phải luôn tìm được một cái sự cân bằng và mình phải đánh giá được cái người lắng nghe của mình á, đối tượng là ai, thì mình sẽ tìm được những cái cách phù hợp.
Rồi. Ừm. <chuckles> À, linh hoạt trong công việc, có đúng không? <laughs> Ừm. Ừm. Rồi. Rồi, rồi, OK, rất là hay, nói về đối góc nhìn là mình là người đi feedback rồi ha, nếu mà mình là một người feedback đi, mà thường hay nghe những cái feedback mà, ờ, tiêu cực đi, thì bạn có thói quen gì giúp mình bình tĩnh hơn khi mà đón nhận những cái feedback dạng như vậy không?
Ừm.

Ừm, câu hỏi này rất hay ha, mình thấy nha, là, ờ, gọi là, cái trong công việc á, thì cái văn hóa cái việc mà feedback thường xuyên nè, và đưa ra những cái feedback tốt á, là một cái nó rất là quan trọng. Nó hông chỉ mà giúp bạn gọi là, giúp mình có thể hoàn thành công việc một cách tốt hơn nè, giúp tổ chức, ờ, ờ, gọi là, luôn tiến bộ, mà nó còn giúp, ờ, cái sự, ờ, phát triển của cá nhân nè, của mỗi người trong công ty. Rồi, ờ, nó còn ảnh hưởng tới cái tinh thần làm việc nữa. Ví dụ nha, ờ, ví dụ như là, ờ, nếu mà trong công việc mà mình cứ làm, làm, làm, mà mình không có ai đưa ra feedback á, thì sẽ không có phát hiện được những cái điểm mà làm chưa tốt nè, rồi công việc nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng hông? Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Rồi. Không có cải tiến được, đúng không bạn? Ừm, đúng rồi, ờ, một văn ờ, feedback nhiều và feedback tốt, đúng hông? Nghe bạn nói rất là hay ha. Thì, ờ, bạn nghĩ hai cái yếu tố đó là quan trọng nhất tro trong một môi trường cởi mở với cái feedback không, hay là còn yếu tố nào khác nữa không bạn?
Ừm. Ừm, ờ, theo mình nha, thì mình nghĩ là, ờ, cho một gọi là, văn một cái văn hóa mà feedback tốt ở trong công việc á, thì ngoài hai cái điểm đó ra, là feedback, ơ, nó phải, ơ, có chất lượng nè, và cái thứ hai là, ừ, ờ, feedback nó phải đúng hoàn cảnh nữa, chứ sẽ không phải là lúc nào mình cũng đưa ra feedback, hoặc là nhận x nhận xét về cái việc làm của ai đó. Ờ, ừ, và cái thứ ba là, ờ, cái đối tượng mà, ờ, gọi là, đưa ra đối tượng mà mình đưa ra feedback cho mình á, nó cũng rất là quan trọng, và nó cũng đóng góp, ơ, vào nhiều tới cái tác động nữa đó.
Ờ. Ừm. Feedback có chất lượng và À, đúng hoàn cảnh. <laughs> Ừm. À, đúng rồi. Cái người cái người feedback của mình là ai, đúng hông? Phải xem mặt để bắt hình dong, đúng hông? <chuckles> Nhiều người nói hay nói là feedback là một nghệ thuật, đúng không? Chứ không phải là một kỹ năng, thì bạn có nghĩ điều đó là đúng không?
Đúng, đúng, đúng, đúng. <laughs> Đúng.